آه. لأ، يعني أنتِ كنتِ بتخدميها أو بت بتث يعني هي كانت ممكن مثلًا بت بتشتغل معاكِ لأجل إن هي آه. لإن أنتِ زي ما قُلتِ أنتِ كنتِ الصيدلية الوحيدة م آآ غيرها يعني.
بتعتمد عليّا في حاجات كتير. أيوه دي حقيقة. أيوه.
وكنتِ بتعملي حاجات ما فيش حد من اللي تحت كانوا يقدروا يعملوها، فحاجة زي كده طبعًا هتزكّيكِ حاجة زي كده هتزكّيكِ أو هتخلّيكِ اللي هو آآ تبقي يعني أحسن ما ق ما قُدّامهاش غيرك من الآخِر فاهماني؟ ف وح وطبعًا بأحييكِ على حتّة
آه طبعًا. إمم. فلازم مضطرة إن هي تعلّمني.
آه طبعًا وباحييكِ على حتّة الخبرة وال والوفاء آآ إن أنتِ وفيّة ليها برضه، وآآ لحد آخِر لحظة أنتِ بتفكّري فيها وبتفكّري إن إزاي هي آآ اللي هو ت هتزعل منِّك أو هتستغرب، بس آآ يعني دي سُنة الحياة، لازم أي حد في يوم من الأيام مصيره إن هو يشتغل لنفسه، أو هي لو هتفكّر إن هي إن هي هتفكّر كويس، أو هتفكّر في حتّة إن هي لو هي آآ بتفكّر بموضوع سَوِي، هتاخُد الموضوع بكل مرونة.
آه طبعًا. آه، دي حقيقة.
فاهمة؟ يعني مثلًا آآ لمّا تيجي تشوف مثلًا رسالتِك على ال
إمم. إن هو شيء منطقي إن أنا أبدأ آآ أكبر بقى لوحدي من غير ما أكون تابعة ليها أو تحت إيدها.
بالضبط. مضبوط. لإن كل كل كل صغير مصيره بيكبر، فحتّة إن إن إن إن هي مثلًا
أيوه بالضبط. خصوصًا إن أنا كمان كت ب كنت باهتم أوي بال بت بالPackaging بتاعي التغليف وباهتم أوي بالتسويق، هي ما كانتش كده. و ودلوقتي أنا عندي فرصة أحسن منها إن أنا عندي مكان إن ام أصنّع فيه غير المكان ف فأنا حاسّة إن هي بدأت تتجنّبني عشان كده، لإن إحنا في نفس المنطقة. يعني أنا لو فتحت
إمم. كويس. كويس. إمم.
هاكون في نفس منطقتهم.
هتبقي منافسة ليها. آه. هتبقى المنافسة ليها أو آه، آه فاهمِك. فهي شايفة حسّت ب بخطر بخطر منِّك أو حسّت بتهديد، لإن أنتِ زي ما قلتِ، أنتِ شُغلِك كويس وبتهتمّي بالPackaging وبتعملي شُغلِك على أكمل وَجه، وكمان هتفتحي Business لنفسِك فأو ش أو أو أو عمل لنفسِك، فده هيزكّيكِ أو هيبيّنِك أو هيظهرِك بالنسبة للناس عنها، مضبوط كده؟ فهي هي بصَّت لها من الناحية دي فاهماني؟ فأنتِ أنتِ ماشية صح، أنتِ تفكيرِك صح بحيث إن أنتِ آآ تعملي شُغل لنفسِك. حتّة طلب النصيحة أو أنتِ تطلُبي منها، أنتِ مثلًا آآ لو شايفة المعاملة اتغيّرت زي ما أنتِ قلُتِ، آآ ممكن تسألي على الGroup ده. يعني أنتِ ممكن تسألي على الGroup وبلاش الGroup، ممكن آآ تستخدمي الGroup بحيث إن أنتِ تاخدي الناس تسأليهم في الخاص.
هابقى منافسة قويّة ليهم. بالضبط. ده حقيقي.
يعني تخُشّي كل واحد آه. في الخاص آه. بحيث إن أنتِ آآ كل واحد تسأليه بحيث برضه إنّها ما تشوفش الرسالة. يعني ما تشوفش ال ال أنتِ بتعملي إيه أو ما تبقاش مثلًا إيه، شايفه أنتِ خطوة بخطوة بتعملي إيه فاهمة؟ اللي هو مثلًا إيه ت
آه. حلو جدًا. أيوه، اللي هي ما تبقاش متابعة؟